À, bạn ơi. Mình, ờ, mình đang cảm thấy là đợt này ấy, mình cảm thấy sau giờ làm mình bị cạn kiệt năng lượng ấy và cũng bị mất hứng thú với cả những cái hoạt động, ờ, bên ngoài công việc nữa. Thì, ờm, mình đang cảm thấy khá là mông lung và cũng cũng kh không thấy ổn lắm ấy. Thì, ờ, không biết là bạn có thể đưa ra cho mình một vài lời khuyên được không?
À! Ừm, mình hiểu là những cái tháng ngày mà đặc biệt là càng gần về cuối năm thì rất là dễ mình xảy ra cái tình trạng tình trạng như bây giờ nè ha, thì bạn n nói rõ cho mình nghe một chút xíu là nó bắt đầu từ khi nào và nó có thường xuyên xảy ra tình trạng mà như bạn thấy là nó mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng như vầy hông?
Ừm. Ừ, đúng. Ừm. Ừm. Ừm, thì, ờm, cụ thể nhá là tầm khoảng nửa năm đây trở lại đây ấy thì mình bắt đầu, ờ, ừm, bắt đầu một cái công việc mới. Đó, thế nên là cái công việc này của mình nó khá là bận ấy. Khi mà mình chuyển sang công ty này thì mình không nghĩ là cái công việc lại bận như thế, mặc dù là mình biết nó cũng là một cái <tsk> một cái công ty được đi đầu trong cái mảng đấy. Đó, thì, ừm, cái khối lượng công việc nó rất là nhiều, nhưng mà khi mà thực sự vào làm ấy thì mình mới nhận ra là cái khối lượng công việc nó quá lớn. Thế nên làm cái từ kể từ khi mà mình bắt đầu ký hợp đồng ấy thì mình đã đảm nhiệm những cái công việc nó quan trọng hơn, và vì thế mà cái thời gian làm việc của mình nó rất là nhiều. Thường thì nếu như mà đúng giờ ấy thì chỉ cần khoảng, ờ, 6 giờ là mình là cái thời gian tan ca của mình rồi, là của công ty mình ấy, mình có thể đi về rồi, nhưng mà lại rất ít ngày mình lại về đúng giờ được. Và hầu như ấy là mình đều lại công ty sau 6 giờ hết, trung bình thì cũng phải 7 giờ, 7:30 mình nếu như mà không có việc bận quá ấy thì mình mới có thể là ra khỏi công ty đi về được. Còn nếu như màn đến những cái đợt bận ấy thì thậm chí là mình ở lại rất là muộn đến 9, 10 giờ hoặc là có những hôm mà mình đã ở lại công ty đến 12 giờ đêm. Đó, thế nên là khi mà mình về nhà ấy thì mình đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng rồi, mình không làm được cái hoạt động nào khác nữa và hầu như về nhà là mình chỉ có, ờ, ừm, chuẩn bị lên giường đi ngủ thôi. Đấy và cũng từ đấy thì mình bắt đầu mất hứng thú với những cái hoạt động thường ngày bởi vì là mình không có thời gian để làm nó nữa ấy bạn. Đó, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó cứ quay quanh một vòng đi làm, về nhà, nghỉ, ngủ và hôm sau lại đi làm tiếp, nó khá là chán ấy.
A, trời ơi, lâu quá đó. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm hưm. Ôi. Trễ quá! Ừm. Ừm, ừm. Ừm, nghe qua thì mình cũng đã hiểu sơ rồi ha. Và đúng là trời ơi, một cái lịch trình mà cực kì căng thẳng như vậy thì hẳn nhiên là rất dễ dẫn đến cái cái tình trạng mà cơ thể mình nó đáng báo động như là bạn vừa chia sẻ rồi. Ờm, bạn, à, nói ch rõ giùm mình một chút xíu về cái việc, ờ, về lịch ăn và lịch nghỉ ngơi của bạn như thế nào? Nó có được điều độ, sinh có được diễn ra, ờ, theo lịch trình hằng ngày hông?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, ừm, về cái, ờ, ăn cái việc mà sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ của mình ấy, thì nó cũng nói chung là, ờ, ừ, vì cái công việc bận như thế cho nên là khi mà mình về nhà thì mình cũng gọi sau khi mà mình, ờ, hoàn thành những cái công việc cá nhân xong ấy, thì, ờ, mình cũng đi ngủ luôn và trộm vía là mình cũng vẫn ngủ, ờ, ngủ ngon giấc thôi. Đó, bởi vì một ngày mình làm việc mệt rồi ấy, nên là đến đêm thì mình rất là dễ ngủ. Đấy, thế còn về ăn uống thì nó cũng hơi thất thường một chút, bởi vì là có nhiều hôm mà làm việc bận như thế ấy, thì hoặc là mình sẽ bỏ qua bữa ăn tối, đấy, bởi vì không có thời gian để ăn. Hoặc còn có những hôm mà, ờ, mình ăn tối ở công ty với đồng nghiệp để bọn mình tiếp tục tăng ca ấy, thì bọn mình lại ăn uống khá là, ừm, nó khá là b bị thiếu lành mạnh ấy. Ví dụ bọn vì bọn mình sẽ thường là gọi những cái đồ ăn ở bên ngoài về đấy, và thường là đồ ăn nhanh kiểu pizza hoặc là gà rán, thế nên là nó cũng không được, gọi là, lành mạnh cho lắm, nó cũng hơi thiếu lành mạnh ấy.
Ừm. Ừm, vậy thì may quá. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy là mình cũng hiểu sơ sơ rồi đó. Vậy thì những cái cái đó là một số cái, ừm, về mà lịch trình sống hằng ngày. Vậy còn những cái việc mà bờ nó cạn kiệt năng lượng và mình cảm thấy mệt mỏi kéo dài như vậy, nó có ảnh hưởng nhiều đến những cái khía cạnh khác của bạn không? Ví dụ như là, ừm, tinh thần nè, cảm xúc nè, hoặc là, ừm, khỏa có ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ hay bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống của bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì, ờm, ừm, nó cũng ảnh hưởng kha khá đấy, bởi vì là khi mà mình đi làm nhiều như thế và mình dành nhiều thời gian cho công việc như vậy ấy thì mình cả ờ, mình đã bị cũng bị, ờm, giảm cái thời gian cho gia đình và cho những cái mối quan hệ bên ngoài của mình. Đó, ờ, bởi vì bây giờ mình làm nhiều như thế thì không có thời gian nào đâu mà đi chơi với bạn bè hoặc là dành cho gia đình nữa. Ờ, những cái đợt bận khi mà mình phải, ờ, đến công ty là buổi sáng đi làm này, xong rồi tối về muộn ấy, thì thậm chí là mình không gặp bố mẹ mình trong một ngày luôn ấy, trong một vài ngày ấy. Đó, bởi vì, à, sáng khi mà mình đi làm thì, ờ, bố mẹ mình cũng đã ra khỏi nhà rồi và đến tối khi mà mình về muộn như vậy thì mọi người cũng đi ngủ rồi. Đó, thế có những thời điểm mà một tuần có khi là mình cũng chả gặp bố mẹ mình lần nào. Ờ, thì, ờm
À. Ừm, mình hiểu. Ôi! Ô.
Ừm, đó, còn, ờ, về bên ngoài bên cạnh đấy nữa thì cũng n nó cũng ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ, ờ, bên ngoài của mình, ừm, bởi vì bây giờ mình không có thời gian gặp bạn bè của mình, mặc dù là mình là một người rất là, ờ, mình mình rất là thích đi chơi và mình rất là hướng ngoại. Đấy, thì trước đây khi mà còn làm ở công ty cũ ấy thì mình hay tranh thủ buổi trưa, đi ra ngoài ăn trưa với bạn bè này, xong rồi cũng ngồi cà phê, ờ, sau đấy quay trở lại công ty làm việc, hoặc là tối sau khi đi làm về cũng hẹn hò bạn đi chơi, ăn uống buổi tối, ờ, hoặc cuối tuần nữa, đó, mình rất là thích đi chơi cuối tuần. Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ mà công việc nó đã bận rộn như thế ấy, mình cũng mình chỉ cầm cảm thấy là nếu như mà có thời gian rảnh ấy thì mình muốn nghỉ ngơi, ngủ để mà lấy lại năng lượng thôi. Chứ dần dần là bạn bè hẹn gặp mình rất là khó ấy, đấy, và cũng bắt đầu gần g dần dần là hơi mất kết nối với cả bạn bè một chút.
Ừm hưm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, nghe qua thì mình, ờ, thực sự thì mình phải nói là cái chuyện này á nó hổng có hiếm gặp đâu bạn ơi, thực ra là cái giới trẻ hoặc là những người mà đang đang trên cái con đường phát triển xây dựng sự nghiệp như, ơ, với như tụi mình á, thì rất là dễ để xảy ra cái tình trạng là đôi khi mình bị quá sức và đôi khi dẫn đến những cái sự mất cân bằng như vậy á. Ừm, thì, ờ, mình thấy như thế này nè, ờ, đúng là cái lịch trình nó căng thẳng và, ờ, chắc chắn là bạn sẽ có những cái tính chất riêng ở cái công việc và công ty của mình, đúng hông? Tuy vậy thì mình nghĩ ở đâu đó sẽ có một cách nào đó để mà mình sắp xếp lại một chút, để mình cho cái lịch ăn, lịch nghỉ ngơi của mình nó được mờ nó được, ờ, gọi là, nó tốt hơn và hỗ trợ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Ví dụ như là mình hiểu là công việc bận thì thường xuyên là sẽ phải ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn, tuy vậy thì hiện nay ở trên mạng á, có rất là nhiều những bên cung cấp những đồ ăn healthy hoặc là, ờ, những phần ăn eat clean đó bạn. Thì thay vì là mình đặt đồ ăn bên ngoài mà mình cứ ừ, cứ hôm thì đặt đồ này, đặt đồ kia linh tinh, thì họ thì bạn có thể là đi tìm những kênh như vậy, và mình thấy thậm chí là họ đôi khi họ còn có những cái set, giống như là, lịch theo tuần luôn cho ha hoặc là cả tháng và mình cứ đặt trước. Cứ tới giờ họ gửi tới, mình thậm chí không cần phải tốn thời gian nghĩ chọn món hay là phải đặt từng bữa từng bữa luôn, mà họ sẽ đảm bảo cái khẩu phần ăn của mình ít ra có bao nhiêu nhóm chất như vậy, và nó có những cái thành phần gì nó bổ trợ lẫn nhau. Thì mình thấy cái phần ăn uống thì mình có thể cân nhắc cái lựa chọn đó, ờm, bạn thấy như thế nào? Nó có phù hợp với mình hông?
Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. À, ra vậy à? Ừm, ờ, đúng rồi ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, hợp lý. Ừm. Mình nghĩ là cái này cũng hoàn toàn hợp lý đấy và rất là rất là đáng thử bởi vì, ờm, bởi vì nhiều khi là mình cũng không nghĩ đến cái việc là tìm cái chỗ ăn lành mạnh để mà ăn đâu. Ờ, khi mà mình, ờ, khi mà mình làm việc bận như thế ấy thì hầu như là mở cái app điện thoại lên mà thấy cái món nào ở gần gần thì bọn mình sẽ ăn luôn. Đó, thế nhưng mà nếu như bạn nói là có những chỗ mà, ờ, ăn uống healthy như thế mà mình, kiểu, đặt sẵn, đúng không? Thì, à, mình có thể là đặt, ờ, từ đầu tuần hoặc là cuối tuần đi và cứ cứ đến lịch là người ta giao thôi, mình không cần phải suy nghĩ nữa chẳng hạn thì nó cũng là một cái cách cải thiện ăn uống cho mình và mình bớt thời gian phải suy nghĩ lại, đúng không? Ừ, mình thấy là cũng rất là hợp lý đấy.
Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm hưm, ừm hưm. Ừm, với lại nè bạn ơi, mình nghe á, thì mình cũng thấy rất là hay một một cái là bạn vẫn luôn ngủ rất là ngon, và và, ừm, ừm, ờ, mỗi tối đi về thì đều ngủ được chứ hông có bị mất ngủ hay gì. Tuy vậy thì mình có cũng có thêm một vài cái mẹo nhỏ nhỏ mà giúp nâng cao cái chất lượng nghỉ ngơi của mình một chút. Ví dụ như là, ờm, mình thấy cái việc mà trước khi ngủ mình dành một chút thời gian để mình ngồi lại, giống như là thiền ngắn đó, nhưng mà nếu như mình không biết thiền thì chỉ đơn giản là mình ngồi xuống, tĩnh lặng, hít thở và cảm nhận cơ thể của mình. Đôi khi chỉ 5-10 phút thôi, nhưng mà nó rất là tốt, không những là về, ờ, sức khỏe thể chất mà còn là tinh thần và cảm xúc nữa. Và ngoài ra á, mình hiểu là cuối tuần thì chúng ta sẽ muốn ngủ bù, nhưng mà, ờ, ví dụ như sau những giấc ngủ bù đó thì bạn cho phép mình dậy trễ trễ một chút, 9:00-10:00 cũng được. Nhưng mà sau đó thì mình cho mình một chút thời gian để mà hẹn bạn bè, có thể là một bữa brunch nhẹ, một cái bữa một ly cà phê hoặc là một đi ăn một món ăn ngon nào đó. Những cái khoảnh khắc nhỏ như vậy nó sẽ góp phần làm cho cái cái tinh thần, cái cảm xúc và những cái kết nối của mình nó tốt hơn nhiều thì bạn cảm thấy làm sao nó có nó có hợp với bạn hông? Bạn có thấy, a, thích cái cách như vậy hông?
Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. À, ô kê. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, cũng hợp lý nha. Ừm. Ừm, ừm, có, mình thì, ờ, với những cái c hoạt động mà bên ngoài đi, ờ, gọi là, giải trí như thế thì mình rất là thích. Đó, nên chắc là mình cũng sẽ chắc là phải sắp xếp thời gian lại, và cũng phải, ờ, bố trí thời gian cho những cái hoạt động đấy để, ờ, mình cân bằng lại cái cuộc sống và công việc của mình, đúng không? Vì, ờm, dành nhiều thời gian quá cho công việc như thế và cứ đâm đầu đi làm như thế, không có gặp bạn bè hay là dành thời gian đi chơi một tí nào ấy, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó khá là vô vị ấy. Đó, kiểu, ừm, ờ, cũng ít kết nối để mà chia sẻ với bạn bè hoặc là cũng không có những cái hoạt động như, ơ, như bạn vừa nói đấy thì, ờ, mình cũng sẽ thử s mình cũng sẽ suy nghĩ lại và cố gắng, a, có thể là cân bằng được xem. Ngoài ra thì không biết còn cách nào nữa không hả bạn?
Ừm hưm. Ừm. Ừm hưm. Ừm, ngoài ra thì mình nghĩ đó là những cái cách mà nó nó quan trọng nhất rồi, nhưng mà đặc biệt những cái tình huống mà đặc biệt nếu như mà bạn ở trong tình trạng căng thẳng quá lâu rồi, và những cái thay đổi nhỏ như vậy nó không có tác động được gì nhiều thì mình có thể cân nhắc đến việc tìm sự hỗ trợ từ một chuyên gia nào đó mà họ có kinh nghiệm về những cái việc này. Ví dụ là những những chuyên gia tham vấn về tâm lý chẳng hạn, để họ giúp đưa cho mình một cái cách nhìn của từ những cái con người mà đã được đào tạo rõ ràng từ chuyên ngành á, thì họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và họ sẽ có thể đưa ra cho mình những cái hướng nhìn mới mà nó tốt hơn. Thì, à, ừm, đó là một vài những cái chia sẻ nó nho nhỏ từ mình thôi, nhưng mà mình tin chắc rằng những cái giai đoạn này chắc chắn là bạn sẽ vượt qua được và bạn chắc chắn là, ờ, mình sẽ hướng tới được những cái gì nó tích cực hơn rất là nhiều á.
Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, à, ô kê. Ừm. Ừm, à, ô kê, ừm. À, ô kê, cảm ơn bạn nhiều nhá, tạm biệt bạn.
Ừm, cảm ơn bạn, bye.